No guarda, io fosse per me freddo e basta, perché ecco la penso che l'inverno sia mhmm, no dai, la mia stagione preferita è l'autunno e poi l'inverno.
Sì. Ah. No? Mh, okay, okay, okay ci sta. Scusami, Madonna santissima. Uhm, per me la pres la mia stagione preferita a dire il vero sono un po' controcorrente, la primavera di solito. Primavera o autunno, perché a me piacciono di più le, tra virgolette, "mezze stagioni" dove
Per te? Mh, dai. <chuckles> È che non ci sono più <chuckles>
Vabbè, solita storia dei dei novantenni "non ci sono più le mezze stagioni", però diciamo che alla fine ci sono, magari non sono più evidenti come una volta perché va prima c'era proprio proprio c'era proprio la mezza stagione dove tu vedevi proprio che era un'altra cosa. Adesso c'è un periodo un po' più "transizione", tra virgolette. Vediamo adesso che c'è a giu a giugno non ci sono più duecentomila gradi, uhm, direttamente fino a agosto magari, ma fa più gradualmente. Per esempio la s settimana scorsa c'erano 21 gradi, ven adesso son ven ventitré oggi ce n'erano 28 e domani sono prev da ca s casa mia sono previsti 35 per esempio. Mi voglio sparare, mi voglio sparare però v s vabbè cioè alla fine va benissimo così. Mh-mh. Sì.
<chuckles> Sì, sì. Sì, vabbè certo. Certo, ovvio. Sì, sì, comunque c'è. Sì, sì, sì, sì. Mh, mh, mh. Ah sì. Eh sì, anche qui da me, e infatti ma, mhmm, cosa ti piace di di più delle mezze cioè sì, vabbè, mezze stagioni? Adesso perché m'hai detto questa questa cosa. Che ti piace la primavera?
È mezza stagione. Dai, no, no, t adesso ho ufficializzato. La primavera a me piace un sacco specialmente che perché piove, onestamente. Perché in primavera è famosa per gli acquazzoni, son tutti gli acquazzoni, le piogge torrenziali e via dicendo. Ah, non so perché, ma mi piace la pioggia. Cioè, so che è molto s magari pe per alcuni è strano, per alcuni, però
Ah, okay. Sì, sì, sì, sì. Oka Pure a me. No, no, ti capisco. Idem.
Magar il suono del dell'a l'acqua sul tetto piuttosto che sul sui vetri della della casa o su o in ma o in macchina se sono in macchina, ehm, ve stare in casa, vedere guardare fuori dalla finestra, magari magari bevendomi una tisana perché sono anche un po' fan delle tisane, ehm, o un tè caldo, qualc qualcosa qualcosa di caldo insomma. Ehm, a me a me piace questa questa questo questo sì, questa vibe mi piace un sacco a me. Non so cosa ne pensi te.
Ah-ah. Sì. Ci sta, ci sta. È rilassante, cioè proprio la pace dei sensi. Sì, sì, sì. Ma guarda, la stessa cosa, uhm, soltanto che mi piace più il lato autunnale, perché poi ci sono le foglie che cadono, il feuillage, non lo so, magari cioè il feuillage lo fa tutti gli anni, eh, ma che ti devo dire? Per me tutti gli anni è sempre magico, cioè come se non l'avessi mai visto in vita mia. Ehm
Sì. Mh-mh. Sì. Meh. Son d'accordo, anche io ogni tanto sono stato, mhmm, con con amici piuttosto che in montagna e vedevo questo t questo questo prato di foglie quasi arancione.
Ah-ah. Eh. Esatto, capito? Poi io ho un luogo del cuore che è, ehm, Roccaraso, quindi lì ci so cioè proprio mon come?
Sì. Okay, mai stato. Mai stato.